Mình thì mình tập chuyên về calisthenics.
Calisthenics hả? Calisthenics nó là cái gì ta? Ng nghe lạ quá nè.
Ồ. Ờ, cái môn này nó là, ừm, như kiểu là tập thể hợp tập tẩy dục kết hợp ấy, giống như, kiểu là, trước là bạn chỉ có chạy bộ thôi, mà bây giờ bạn sẽ kết hợp cả vừa chạy vừa nhảy cao này, rồi là tập chống đẩy này, tập hít đất này, ờ, tập một số bộ môn về tập ở hông, tập, ừm, kéo giãn, rất là nhiều thứ ừ.
Ừm. Ồ! Chà! Ừm, có vẻ là kết hợp rất là nhiều luôn á ha?
Ừm, đúng rồi.
Ừm. Vậy thì không biết là cái lúc mà mới bắt đầu mà, gọi là, chuyên sâu về cái bộ môn này đi, thì bạn có cái mục tiêu cụ thể nào hông? Hay là chỉ muốn đơn giản là tập cho khỏe, cho vui thôi?
Ờ, cũng đúng rồi đấy. <clears throat> Thì, ờm, cái mục đích chính của người tập thêm cái bộ môn của mình ấy, thì sẽ là để, à, phát triển cái hệ tuần hoàn và hệ hô hấp, giúp cho cơ thể khỏe hơn thôi, chứ còn nó cũng không tập trung nhiều vào cơ bắp đâu.
Ừm. À! Ừm, chỉ đơn giản là muốn cho cơ thể, gọi là, khỏe mạnh hơn thôi. Vậy thì không biết là bạn có thể kể lại cho mình nghe cái bước, gọi là, đầu tiên nhất khi mà bạn mới bắt đầu cái môn này hông?
À, nó sẽ bắt đầu từ một, à một cái cơ bản nhất thì nó sẽ là bắt đầu từ một cái hơi thở. <chuckles> Ừ, tại vì mình tập lâu rồi thì mình cũng phát hiện ra như vậy. Khi mà bạn thở đủ, ờ, như nào nhỉ? Bạn cung cấp đủ oxy cho bộ não ấy, thì nó sẽ cảm thấy dễ chịu và nó sẽ dễ suy nghĩ nhiều hoặc là nó sẽ làm việc tốt hơn. Từ đó nó sẽ kích thích các tế bào trong cơ thể mình nó được vận động nhiều hơn, kiểu kiểu như vậy. Đó ừ, đúng rồi.
Ừm. Ờ! Hay ha! Ừm, có lý quá trời luôn. Ý là tập một bộ môn mà nó sẽ kích thích cái hệ tuần hoàn não nè, xong rồi, kiểu, não mình sẽ nhạy hơn. Ê, có lý quá ha! Nhưng mà rồi ch ờm, nói chung là trong những cái lần giai đoạn đầu tiên mà bạn tập á, thì, gọi là, có khó khăn gì hông? Có bị đau cơ hay gì hông?
Ừm. Đó. À, cái đấy thì chắc chắn rồi, tại vì môn nào cũng thế thôi, giống như, kiểu là, bạn không hay, a, vận động mà tự nhiên là có đám bạn rủ bạn đi chơi thể thao ấy, thì cái hôm đầu tiên về nó sẽ rất là ê ẩm.
Ừm. Ờ, hư đau cả người luôn á nha.
Đúng rồi, và cái cảm giác thực ra là cái một trong những cái khó khăn nhất của người tập thể dục là vượt qua cái giai đoạn này đấy.
Ừm, vậy thì ừm, vậy thì sao ha?
Đấy. Thì, ờ Thì thực ra làm như nào nhỉ? Tại vì con trai, rồi là cái đợt mà mình bắt đầu tập là mình cũng là đợt cấp 3 còn đang trẩu tre, trẻ trâu, thế nên là ừ, thế nên là cái những cái cảm giác đau đấy mình cảm giác là nhiều người người ta không thích đâu nhưng mà con trai thì lại mình cảm thấy là mình khá là, kiểu, à, dễ làm quen với nó ấy, mình không bị toxic. Ừm.
<chuckles> Vậy hả? Kiểu sao? Xi <chuckles> À, à, kiểu, sẽ quen đúng hông? Tại vì kiểu trai mà, thì có thể chịu đựng được mấy cái đó, đúng hông? Nhưng mà, kiểu, có lúc nào đau quá mà bạn thấy nản, cái hổng muốn tập tiếp luôn hông?
Ô kê bạn.

Đau thấy nản thì chưa nhưng mà có những hôm lười thật. Tại vì, à, chỗ mình thì sẽ có mùa đông, mùa đông thì sẽ lạnh, mà người thì nó đã mỏi rồi mà lại còn lạnh nữa thì sẽ rất là khó để dậy sớm vào buổi sáng để đi chạy chẳng hạn. Thì những đấy thì về sau mình mới phát hiện ra là thực ra không có thiết cần thiết là hôm nào cũng phải chạy, mà mình có thể kết hợp giữa đi bộ, hoặc là mình chạy vượt bật tốc cũng được. Ồ, vì từ đấy xong bình về phát hiện ra là, ồ, cũng có nhiều cái hay ph phết mình có được. Ừ.
À. Bậy À! Ồ! Hay hả? Ờ, thì, ờ, có nghĩa là buổi sáng là dậy sớm để tập cái đó, rồi xong rồi cái sập xong rồi sẽ đi học luôn hả? Ời, siêng quá luôn á ha! Ờ, <laughs> nhưng mà rồi ừm.
Ừm hừm. Ừ, công nhận đợt đấy siêng thật. <chuckles> Cũng hơn chục năm rồi. Ừ, ơi?

À, có chứ. Thực ra là như nào, mình, ờ, mình tập đến cái giai đoạn hiện tại thì mình thấy mình cũng đủ kiến thức để mình hiểu về khái niệm sức khỏe rồi, mình không bị phụ thuộc nhiều quá vào một buổi tập. Thực ra 1 tuần mình không cần phải tập hết cả 7 ngày, mình nên nghỉ độ khoảng 1 ngày để cho cơ thể nó phục hồi. Hoặc là những hôm nào mà bắt buộc bạn mình có công việc riêng nên công việc, ờ, bên ngoài riêng ấy, mình không thể ngủ đủ giấc được thì s bắt buộc là mình sẽ phải duy trì một giấc ngủ đủ, ít nhất là 7 tiếng. Đấy, chứ mình sẽ không đối với mình thì việc tập thể dục không nhất thiết là cứ phải xỏ giày hay là phải thực hiện một bài tập hít đất hay như nào cả. Nó đôi khi nó chính là cái việc ngủ đủ giấc, nó cũng là tập.
Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn, đúng rồi đó. Ừm, ừm. Đúng rồi, ngủ là hồi phục cơ thể là nhanh lắm á. Nhưng mà bạn có cái thói quen nào mà khiến cho, kiểu, việc tập nó trở nên cho bạn hứng thú hơn, kiểu như là, mua đồ tập đẹp nè, hay là hẹn bạn đi đi đi tập?
À.

À, ừ, đúng rồi, tại vì, ờm, nói riêng về chạy nhá, tại vì nó là phần tập về thân dưới, nó liên quan đến đùi. Đùi là một trong những môi chỗ mà nó tập trung nhiều cơ nhất của cơ thể, thế nên là bắt buộc là bạn phải ăn. Còn đối với những bạn mà chạy để giảm cân thì hoặc mục đích khác thì có thể điều chỉnh chế độ ăn cũng được nhưng mà nó sẽ khá là nhức đầu.
Ừm, đúng rồi đó. Ờ. Ừm. Đúng nha.
Thì mình không theo cái hướng đấy, nên là thực ra là cũng phải ăn rồi cũng phải nghỉ ngơi cho cơ thể nó phục hồi ấy.
Ừm, đúng rồi đó. Nhưng mà, ừm, gọi là, có lần nào tập mà bị chấn thương nặng hông?
Đó.